Senti, volevo chiederti, ma tu, mhmm, come bilanci caffeina e riposo senza esagerare?
Allora, guarda, io sono un amante del caffè, innanzitutto, quindi, ehm, già ti posso dire che per me il caffè fa parte della mia vita quotidiana, quindi tutti i giorni, almeno 1, 2 o anche 3 caffè al giorno
Certo. Eh, beh. Okay, ehm, volevo chiederti in questo senso, quindi hai una sorta di regola per non esagerare con i caffè? E se ce l'hai è, mhmm, diciamo venuta con il tempo, cioè l'hai sviluppata con il tempo questa questa idea oppure, magari, hai letto qualche articolo sull'argomento che m magari, uhm, ti sei informato appunto, e hai trovato diciamo il tuo equilibrio con 2, massimo 3 caffè al giorno?
Ecco. Allora, sì, sì, sì. Tutta l tutte le 3 le tue domande rispondo sì, perché 1: sì mi sono informato, perché dopo un po' di di esperienza, ho voluto leggere qualche cosa, perché l'esperienza personale è ottima, ma magari qualche info in più, uhm, uhm, ci vuole: ehm, e come informazione ho scoperto, leggendo qualche rivista dedicata al caffè, che gli adulti, uhm, sani, chiaramente senza nessun tipo di patologia importante, possono <smacks lips> introdurre nel loro organismo circa 400 milligrammi di caffeina al giorno, okay, questo da m
Okay. <chuckles> Certo. Esatto. Mh-mh. Okay, che equivalgono a circa?
Eh, allora conta che sono alm 5 caffè al giorno via, all'incirca, okay?
Ah, okay. Eh, non sono pochissimi.
No, no, non sono pochi per nulla. Infatti, in realtà, dicono: "Il caffè, il caffè, il caffè" e poi, ehm, se allora, se una persona è sana, non ha patologie e quindi fa una dieta una dieta, un'alimentazione corretta, e magari un po' di movimento in realtà non c'è nessun problema con il caffè. Chiaramente non ti devi bere cioè 400 mg son 5 caffè, 5 tazzine di caffè, eh, non stiam parlando di litri e litri di caffè. <chuckles> Okay.
Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Esatto. Certo. Però, quindi, tu ti tieni, mhmm, nonostante questo nonostante tu possa arrivare a 5, comunque stai leggermente sotto, quindi magari hai un massimo a di 3 caffè al giorno.
Esattamente, esattamente. Allora, chiaramente son valori indicativi che variano da persona a persona, ad esempio le donne in gravidanza dovrebbero restare sotto i 200 milligrammi, però anche qui è molto indicativo, io ho visto delle donne in gravidanza che bevevano e fumavano, ed erano contente, quindi quindi vedi un po' eh, esatto, esatto. Allora tornando sì dimmi pure, prego.
Certo. Mh-mh. Chiaro. Chiaro. Mh-mh. <giggles> Eh, beh, certo. Poi ognuno è fatto a modo suo diciamo. Chiaro. Ehm, volevo sì No, volevo chiederti ma, mhmm, sei sempre stato un amante del caffè, da che lo ricordi oppure, diciamo, hai avuto periodi in cui, magari, ti sei stoppato e, ehm, poi hai ripreso per qualche motivo, o hai sempre avuto, diciamo, comunque un bilanciamento abbastanza equilibrato, ecco.
Allora, uhm, sono sempre stato un amante del caffè, ma non ho mai esagerato col caffè, e ti dico perché: a me del caffè quello che piace veramente è l'aroma, è il profumo, è quello l'odore che senti nell'aria di caffè appena fatto; infatti i per me, il non plus ultra del caffè è la moka, comunque poi purtroppo eh, c'è un mondo. Esatto, esatto ecco, quindi
Mh-mh. Okay, sì. Sì. Chiaro. Okay, eh, anche qui c'è un un ci sono varie linee di pensiero diciamo. <chuckles> Lo lo preferisci a quello del bar, quindi, il caffè della moka?
Allora, diciamo che è una bella battaglia, eh, perché anche quello del bar, se è fatto bene è fantastico, è fanta na la famosa tazzulì di caffè è il non plus ultra.
Okay. Esatto, perché poi mh. Proprio così, perché sai poi, mhmm, magari quello della moka sì è buono però, mhmm, ehm, quello del bar è più schiumoso sai, c'è chi ha c'è a chi piace più schiumoso, e c'è a chi piace più quello della moka, forse lì dipende da gus da persona a person
Sì. Allora, quello del bar, proprio per la tecnica con cui viene preparato, è sicuramente più corposo. Quella della moka, probabilmente, proprio perché rilascia quell'odore intenso, eh, lo senti, poi se lo fai bello nero, è b è bello strong e soprattutto che c'è ancora qualcuno che fa questo errore, è quello di non lavare la moka, cioè
Mh-mh. Esatto. Certo. Eh, già. Mh-mh. Non l sì.
la moka va risciacquata, ma non va mai lavata col sapone, mai.
Esatto. Certo. Perché poi prende il sapore di detersivo diciamo, no?
Eh, ma soprattutto togli quel quel caffè, i in che rimane, che fa parte ormai della moka che "Eh, sì no, va va pulita" no va lasciata così e allora lì il caffè diventerà più corposo.
Mh-mh. Chiaro. Certo. Esatto. Quindi diciamo, una moka invecchiata è ancora più buona, ecco.
Un'altra Esatto, esatto, esattamente. E un'altra sì, dimmi, dimmi prego no, no, no, ti prego dimmi.
Certo. Ma volevo mh-mh, sì dimmi, dimmi. No, a volevo chiederti ma, uhm, per quanto riguarda invece, uhm, bere caffè e riposo, hai una regola tua personale, magari entro una certa ora della giornata, non bevi più caffè per evitare magari di rovinarti il sonno, ecco.
Allora, non mi ha mai fatto questo effetto. Allora tante persone, ad esempio anche mia moglie, lei se beve il caffè dopo cena le dà fastidio per quanto ehm, per quanto riguarda il sonno, fa fatica a dormire, invece io non ho mai avuto di queste problematiche. M'è capitato anche di berlo dopo cena, e non non ho mai avuto problemi di sonno, ecco. Mai.
Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Capisco. A ma quindi quando vai al ristorante, ti capita spesso di prenderlo, sai che diciamo è quasi un rituale, una tappa fissa poi quella del caffè dopo cena, ecco. Mh-mh.
Allora sì, è verissimo. Per noi italiani soprattutto è un rituale e sì, lo prendo anche dopo cena senza nessun problema.
Sì. Capisco, e poi riesci a dormire comunque quindi.
Sì, esattamente. Ehm, una cosa che secondo me è importante, anche per è la conservazione del caffè. Che cosa vuol dire? Tanti usano tenere il caffè nel barattolino sul mobile chiuso, però sempre in un barattolo. La realtà è che il caffè, come tutti i cibi, come tutto quello che è, ehm, organico, ehm, si deteriora, e quindi va tenuto nella sua confezione, quella d'alluminio chiuso bene, quella con cui lo compri sigillato, meglio se rimane in quella, perché è fatta apposta, e non è che è un caso, che le mettono in quelle confezioni, lo fanno proprio perché così non perde aroma, non si deteriora; quindi una volta che l'hai aperto devi chiuderlo bene e metterlo in frigo
Certo. Mh-mh. Ah, sì. Okay. Sì. Sì. Mh-mh. Okay. Ah. Okay. Certo. Esatto. Mh-mh. Ah, in frigo? Addirittura?
come se fosse un alimento come tutti gli altri, esattamente, perché anche il caffè
Ah. Eh, questa non è una cosa molto risaputa, del resto.
Eh, mhmm, b allora c'è chi lo sa ma tanti, anche per comodità, non lo fanno, non lo fanno.
Mh-mh. Quindi, per una migliore conservazione dell'aroma, e comunque anche s sicuramente degli effetti che ha su di noi, consigli a tutti di, ehm, mhmm, un d'ora in poi, adottare una conservazione in frigo, invece che magari nella credenza, ecco.
Assolutamente sì. Io l'ho provato, e io a mio avviso funziona molto bene così, e non sono l'unico che crede in questa tecnica, eh.
Ah. Cert Capisco, molto interessante. Beh, in effetti, se ci pensi poi, viene venduto sottovuoto, quindi ci sarà un motivo appunto per non
Esattamente, esattamente, anche perché il caffé, ehm, quando apri quelle confezioni, prima che le finisci passa molto tempo, è chiaro che in qualche modo devi cercare di conservarlo, è un prodotto organico, e meno male che non è allungato con conservanti e piuttosto che chi chissà cos'altro tipo di di prodotto per conservarlo. Quindi, dobbiamo apprezzare questo e cercare noi di conservarlo al meglio.
Mh-mh. Sì. Certo. Esa Chiaro. Certo. Mh-mh. Ehm, mhmm, ti è mai capitato di avere un momento di stanchezza particolare o anche periodi di stanchezza por mhmm, particolare e, uhm, avendo bevuto magari un caffè in quel preciso momento, ti sei accorto che ti ha f ti ha davvero cambi svoltato la giornata in in qualche modo, cioè nel senso, ehm, ti sei accorto che il caffè comunque è effettivamente una una bevanda energizzante?
Allora guarda è vero che la caffeina ti dà un piccolo sprint ma io personalmente ritengo che ci siano altri alimenti t che ti danno più sprint e il caffè, invece, lo utilizzavo da ragazzo quando mi allenavo, lo utilizzavo per perdere peso. Al mattino bevevo 2 tazze di caffè senza zucchero, perché asciuga molto.
Mh-mh. Sì. Ah. Okay. Ah, interessante.
Asciuga tanto, chiaramente facendo allenamento, no, che le bevevo così e poi andavo a lavorare, no, facevo magari qualche chilometro di corsa sul tapis roulant o, se era bello, all'esterno beve avendo bevuto solo 2 tazze di di caffè. Allora lo usavo più per quello.
Mh, certo. e Capisco. Mh-mh. Ah interessante. Ma volevo chiederti invece tu cosa ci metti nel caffè? Zucchero, miele, zucchero di canna, dolcificanti vari o lo bevi liscio, senza niente?
Amaro, senza nulla. E questo ri uhm, torniamo al discorso delle tecniche che utilizzo io. Quindi io al mattino cosa faccio? Faccio la mia colazione chiaramente, dopodiché mi prendo il mio bel caffè della moka, con quel profumo che ormai ha riempito tutta la stanza, quindi non è solo berlo, è anche sentirlo proprio come come profumo, dopodi ecco esattamente, dopodiché cosa faccio? Vado in mhmm, vado a lavoro, ehm, di solito a metà mattinata faccio la pausa caffè
Okay. Sì. Okay. Esatto. E Certo è quasi un rituale. Mh-mh. Okay.
e lì prendo un altro piccolo espresso, okay, dalla macchinetta però è quella che ehm, quella con i grani di con i chicchi di caffè in grani, con il macinino automatico. Quindi devo dire che il caffè è buono. La miscela, l'abbiamo chiesta noi, di cambiarla, perché quella che c'era era pessima. Abbiam chiesto di mettere il caffè Borbone che perlomeno ha un ha un gusto un pochino più robusto. Ehm, ehm, ecco, ho fatto anche la rima, ehm
Alla macchinetta magari. Ah certo, quindi un'altra qualità. Mh-mh. Capisco. <chuckles> Sì, è vero. <chuckles> Quindi a te piace più intenso il caffè come sapore, non leggero?
Sì, senza dubbio, esatto, e ti dirò di più, il caffè è proprio il il sapore come t'ho detto, il gusto che mi piace, quindi lo bevo anche in altre forme il caffè.
Certo. Mh-mh. Okay. Tipo?
Allora ad esempio quello che viene chiamato il classico caffè all'americana
Sì.
io, in realtà, ti dico che a me piace.
Cioè il caffè lungo un po' annacquato dic diciamo?
Per Esattamente, no, decisamente annacquato, <chuckles> è fatto proprio con un uno un viene filtrato una cialda di caffè, ehm, e facendogli passare dell'acqua calda in mezzo, ecco, quindi è acqua calda al gusto di caffè, ma è proprio per questo
Certo esatto. <chuckles> Sì è vero, sì. Chiaro. Mh-mh. E scusa non è non è troppo leggero per i tuoi gusti? Un caffè del genere.
Allora è chiaro che è un altro modo di bere il caffè ma che cos'è quella? A per me, chiaramente il mio gusto personale, è una bevanda al gusto di caffè. Non è un caffè. Non è un caffè tradizionale che conosciamo noi, soprattutto qua in Italia. È un caff è una bevanda al gusto di caffè, quindi voglio farmi una tazza e me la voglio tener lì perché me la voglio bere le uhm, lentamente ogni tanto e voglio sentire il gusto di caffè, mi faccio il caffè americano proprio- proprio perché mi piace
Mh-mh. Certo. Okay, esatto. Mh-mh. Piano, piano. Ah okay, ma com'è che l'hai scoperto questo caffè americano, ti è
Eh, l'ho scoperto in giro, viaggiando, ho scoperto questo caffè americano che, chiaramente, per me all'inizio era mhmm, non era buono, poi ho piano piano, ho cominciato a gustarlo e, soprattutto, quando magari avevo voglia di caffè, però non della tazzina di caffè, volevo bere qualche cosa al gusto di caffè, anche per non bere bibite o altre cose, no, visto che il caffè mi piace ho etto: "Vabbè ma scusa, ma provo a farlo no?" L'ho fatto e devo dire che son rimasto contento.
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Più che altro anche magari la l metodo di consumazione, perché magari noi italiani, essendo abituati a berlo tutto di botto, ehm, magari appunto viaggiando hai imparato questa tecnica di, mhmm, sorseggiarlo lentamente e comunque mettertelo di fianco, magari mentre lavori, ecco.
Esatto. Ecco corretto c'è chi si fa il bel tè, un bel tè, un tè verde, un tè nero, un tè al limone, e io mi faccio il caffè, una bevanda al gusto di caffè. E ti dirò u anche un'altra cosa: guarda, ehm, ho trovato nel sud Italia una bibita al gusto di caffè, delle bottigliette di vetro gasate al gusto di caffè. Oh, ti dirò, alla maggior parte le persone che le ho fatte assaggiare non son piaciute, a me piacciono, a me piaccio
Un esempio. Esatto. Mh-mh. Certo. È molto interessante, mh-mh. Okay. Sì. Chiaro. E beh i gusti sono gusti, del resto. <chuckles>
Esatto. E quello ad esempio io bibite cerco sempre di non berle, perché sono molto piene di zuccheri. Però ad esempio, piuttosto se mi capita di avere quella, che non spesso ce l'ho, mi bevo una di quelle, d'estate eh.
Esatto. Mh-mh. E certo assolutamente. Volevo chiederti invece ma, mhmm, cosa consiglieresti a una persona magari che fa turni o che ha orari un po' sballati come, mhmm, gli consiglieresti di comportarsi con il caffè, ecco?
Allora, ehm, io te l'ho detto, considero il caffè una coccola, più che un servizio per tirarsi su. Quindi a chi fa turni è chiaro che il problema è è abbastanza importante. Lì si tratta di continuare a sballare il metabolismo e soprattutto la veglia giorno, notte. Quindi lì il caffè ti può aiutare, secondo me, giusto quando ti alzi, evitare di berlo quando, magari, vai a dormire che è già notte o che è addirittura mattino presto, perché io anche quando ero ragazzo, m'era capitato di fare di quei turni allucinanti, tipo cominciare a lavorare all'1 di notte e ritirarmi a dormire alle 9 del mattino. È chiaro che non mi bevevo il caffè alle 9 del mattino, prima andare a dormire.
Okay. Certo. Mh-mh. Proprio così. Okay. Ah. Cavolo. Okay, se no eri completamente scombussolato, veramente.
Eh già svegliarti che è buio e andare a dormire che c'è la luce già ti ti sconvolge abbastanza. Poi figurati se mi mettevo a bere il caffè alle 9 del mattino. Quindi quello che posso consigliare a queste persone è di bere comunque il caffè se non hanno nessuna pra p problematica con questa bevanda; di berlo magari senza esagerare, ecco, ma è d magari all'inizio del servizio di quello che devono fare ecco, tutto qua.
Sì. Esatto. Certo. Mh-mh. Certo. Chiaro. Esatto. Ma, mhmm, anche qui, secondo te l'orario di assunzione del caffè mhmm, parlo della regolarità, tu quindi anche, ehm, ha hai diciamo un dei mhmm, una tempistica fissa nella quale assumi il caffè? Tipo, ti svegli a quell'ora e poco dopo prendi il caffè, quindi tutti i giorni si ripete questo diciamo questa routine, ecco, in qualche
Allora, sì, ehm, si ripete, ehm, non è una tempistica fissa, ma è semplicemente un'abitudine. Quindi mi piace dopo mangiato, quindi dopo colazione il primo caffè, proprio per sentire il gusto della moka. Poi magari in ufficio, anche per stare un pochino con i colleghi, facciamo lì la pausa caffè e poi magari un bel a metà pomeriggio un bel caffè americano, ecco.
Okay. Chiaro. Mh-mh. Certo. Capisco, mhmm, un'ultima domanda ti volevo fare: hai mai, mhmm, bevuto un caffè corretto o non è tua abitudine farlo?
Sì. <tsk> Allora sì mi è capitato ma no secondo me poi non diventa più caffè, quindi non è una mia abitudine.
Esatto, capisco. Beh, comunque ti volevo ringraziare per questa interessantissima conversazione e ti auguro una buona serata.
Grazie, mi ha fatto molto piacere parlare con te e spero magari, nel breve periodo, di riuscire a risentirci per una chiacchierata su qualche altro argomento. A presto.
Certamente. A presto.